Eee, persoalannya karena, eee, karakter saya yang memang, eee, ini ya Kak ya, eee, nggak bisa terbuka dengan keluarga. Eee, saya nggak tahu juga kenapa. Itu masih belum masih belum saya selesaikan gitu, <chuckles> belum ketemu solusinya. Jadi, eee, dan saya juga pas pertama kal awal-awal, eee, mengidap penyakit ini juga, saya cenderung menjauh dari teman. Eee, karena, eee, bawaannya kan pengen menyendiri, terus, eee, apalagi, eee, saya waktu itu kenanya pas pandemi pula. Jadi, pas sekali tuh, m eee, suasananya, menyendiri, terus, eee, nggak mau ketemu orang dan sebagainya. Jadi, eee, apa ya, kalau untuk saat ini, memang tetap, eee, tenaga profesional, eee, jadi, eee, o orang pertama, solusi sementara untuk heeh, <chuckles> seperti itu sih Kak.
Ah, oke oke. Oke. Solusi sementara ya, oke. <chuckles> Iya memang plus-minusnya, kalau misalnya profesional tuh, lebih bisa menjaga kerahasiaan dari cerita pasiennya sih ya. Kadang kalau misal cerita sama teman juga, suka ada yang kemana-mana ceritanya, kita cerita ke 1 orang, ternyata nyebarnya kemana-mana. Iya, itu udah, sebenarnya udah solusi yang tepat sih, karena, aku pribadi pun juga mungkin akan pilih ke profesional kalau misalnya ada, kesehatan mental bermasalah. Thank you banget nih Kak, untuk waktunya, dan semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan.
Iya. Betul. <laughs> Heeh. <chuckles> Iya. Iya, s sam